Ascolta ma ti volevo chiedere, come gestisci tu i confini digitali ad esempio con i messaggi e i social?
Allora, beh, uhm, bisogna a mio avviso, ed è quello che faccio io, fare 2 distinzioni importanti tra i sistemi di messaggistica istantanea ad esempio WhatsApp e i social. Perché sicuramente, e quel ed è appunto quello che faccio io, do priorità ai messaggi che mi arrivano sui sistemi di messaggistica istantanea e quindi lì tendo a rispondere quasi immediatamente. Invece per quanto rig
Mh-mh. Quindi bene o male hai sempre il telefono sotto mano, giusto?
Allora, uhm, i in settimana sì ma perché, mhmm, ci devo lavorare e quindi sì; invece il weekend no, però comunque tendo a essere molto più attiva, se si può definire così il termine, su WhatsApp. Cioè magari non ti rispondo nell'immediato il weekend, però se devo rispondere a un messaggio che mi arriva su WhatsApp o uno che mi arriva su Instagram do la precedenza a quello che mi arriva su WhatsApp assolutamente
Ah, okay. Mh-mh. Okay, quindi lasci i messaggi sui social, mhmm, più avanti nella giornata. Non è una cosa urgente.
e quindi faccio Sì. No, no, assolutamente no, perché poi dopo quando si iniziano ad avviare delle conversazioni continue che, appunto, richiedono anche del tempo se magari sto facendo dell'altro, non ho intenzione di mollare quello che sto facendo per dovermi concentrare a dare delle risposte magari puntuali a una conversazione, quindi preferisco protrarla poi.
Mh-mh, e hai degli orari specifici nella giornata che dedi che dedichi ai social oppure, ehm, un po' così quando hai dei buchi liberi?
Allora, beh, sicuramente, ehm, ai social, uhm, dedico la mattina magari sai mentre faccio colazione, se faccio colazione da sola, ehm, li guardo in quel frangente lì, onde evitare poi di, ehm, arrivare a guardarli troppo tardi, e la sera, magari prima di mettermi a letto do l'ultima scrollata, guardo se per caso ho qualche messaggio da rispondere da parte di amici. E queste sono le fasce orarie giornaliere insomma. Per il resto tendo a non usarli molto.
Mh-mh. Okay, e invece per quanto riguarda invece i messaggi di WhatsApp sui gruppi, tipo non so se avete dei gruppi in famiglia o gruppi tra amiche, amici, mhmm, dai priorità allo stesso modo ai messaggi sui gruppi come quelli per proprio le chat private oppure mhmm, i gruppi tendi a non guardarli quasi mai?
Allora non ho, ehm, chat familiari ma perché appunto, cioè, la mia famiglia è composta da mio marito e quindi abbiamo una chat singola, cioè una s dove siamo solo io e lui, e però nelle chat di amici o con i colleghi di lavoro o i gruppi insomma di sotto-colleghi, nei quali magari ci sentiamo più frequentemente, e anche lì tendo ad avere comunque un livello di priorità differente, cioè do priorità sicuramente al messaggio singolo e poi dopo vengono i gruppi, anche perché se qualcuno scrive in un gruppo probabilmente ha bisogno di una risposta che gli può fornire qualsiasi altra persona all'interno del gruppo se no avrebbe scritto direttamente a me. Poi dopo li scrollo se vedo che ha bisogno di una mia risposta a quel punto gliela do. Se no o leggo e poi ignoro, passo oltre.
Okay. Mh-mh. Okay e magari ci dedichi il tempo più avanti nella giornata, okay, okay.
Ehm, si, sì assolutamente.
Mh-mh. E invece i social che ruolo hanno nel tuo lavoro? Mi hai detto comunque col tuo telefono ci lavori quindi è un mezzo che usi quotidianamente immagino.
Ah, il telefono sì, assolutamente ma perché i clienti, ehm, magari chiamano, scrivono e quindi devono avere un riscontro immediato da parte mia circa le loro richieste che stanno avanzando. E quindi non lo uso già appunto già il fatto lo devo utilizzare prettamente per il lavoro, fuori cerco di utilizzarlo il meno possibile. Infatti nelle mie 8 ore lavorative, in azienda ho sempre il telefono in mano o per monitorare una campagna social che ho fatto, piuttosto che per rispondere appunto al WhatsApp del cliente devo dare la precedenza a quello.
Mh-mh, quindi tu nel tuo lavoro di cosa ti occupi precisamente, visto che mi sembra di capire che c'entrano i social in qualche modo.
Allora, io sono Project Manager di alcuni software all'interno della mia azienda, ma, uhm, nella gestione a di questi software, comunque, mi devo anche occupare, eventualmente, delle campagne marketing, o degli annunci pubblicitari che vengono messi sui vari social. Prettamente LinkedIn perché, ehm, è un'azienda che tende a doversi far pubblicità all'interno di social un po' più di nicchia, passami il termine. E, poi dopo capita, magari, che devi sponsorizzare un evento, qualcosa su Facebook, e quindi, lo uso per quel motivo lì, prettamente per fare un po' di social media manager, uhm, e, uhm, campagne pubblicitarie.
Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi tu utilizzi principalmente LinkedIn come social aziendale, oppure avete anche Facebook, Instagram?
Sì. I, esatto. Allora, uhm, non abbiamo Instagram per i determinati prodotti che gestisco io, perché è un s mhmm, come si dice, un social più di scorrimento, invece, uhm, quando io devo pubblicizzare il prodotto, o comunque, devo indicare che saremo a un evento, devo farlo in un social dove so che le persone sono focalizzate, e vogliono vedere quello, perché, diciamo che, ehm, LinkedIn è strutturato in maniera molto diversa da mhmm, da Instagram o da Facebook. Cioè, hai una pagina, che è la pagina dei per te, dove ci sono solo persone che segui e che uhm, o con i cu somma, hai stretto amicizia ti sei collegato, è definito nel gergo di LinkedIn, e quindi si
Mh-mh. Okay. Quindi è tipo una rete.
Sì, esatto. Esattamente. E, quindi, sono sicura che quello che pubblico lì, le persone sono interessate a vederlo, perché se no non mi avrebbero probabilmente fatto il collegamento con la mia azienda, o con la mia figura, che utilizzo s solo per pubblicizzare quel determinato prodotto. Invece, Instagram e Facebook sono molto generici. Cioè, tanta gente ha il profilo personale, poi ogni tanto, ehm, si fa, uhm, delle amicizie nell'ambito lavorativo, ma, poi, quando è fuor orario d'ufficio non vuole saperne di avere rapporti lavorativi, quindi scrolla, e quindi tendo ad usarne molto di meno.
Ah, okay. E, su LinkedIn ogni quanto posti tu? Cioè, c'è una regola giornaliera per i post, o per le promozioni?
Allora, dipende d dalla fase di pubblicazi di pubblicizzazione di quella cosa che devo, punto, uhm, mettere in evidenz cioè se ad esempio, ehm, la mia azienda è nell'ambito del dentale, quindi, se per caso si avvicina la fiera più importante in Italia nell'ambito della dentale, che è Expodental, ed è a Maggio, già da Aprile probabilmente 1 volta ogni 2 giorni ci sarà il post: "Guarda che ci trovi in Expodental." E, questo sarà un continuativo fino al giorno di Expo. Poi, ci saranno i giorni successivi a questa fiera che ci sarà, comunque, tutto il recap di quello che è stato fatto, e quindi lì si è molto focalizzati. Poi dopo si tende a fare un post una volta ogni 2,3 giorni, e poi, dopo si riparte con il marketing importante, quand ci sono delle eventuali promozioni sui software che mettiamo a disposizione nel Black Friday. Quindi, <clicks tongue> è molto varia.
Okay. Okay. Mh-mh. Quindi, su LinkedIn si possono anche ripetere proprio i post, cioè re repostarli identici, come dicevi tu, tipo quando ti avvicini alla fiera ogni 2 giorni, pubblichi di nuovo il post che, magari, sare ci sarà questa fiera, o sarete alla fiera.
Sì, Esatto, sì. Esatto, fai un repost di quello che hai pubblicato precedentemente. Sì. Assolutamente si può fare.
Ah, okay, okay. Comunque, interessante. E, invece ti è mai capitato di mhmm, una situazione in cui sono, diciamo, stati oltrepassati questi confini? Magari, un cliente che, ehm, ha sforato nel non professionale o qualcosa del genere? O anche un capo, un collega?
Sì. Allora, mhmm, ti dico, uhm, mhmm, tra colleghi non ci fai neanche caso, perché fortunatamente ehm ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente, la nostra è un'azienda abbastanza piccola. Ci conosciamo tutti, siamo tutti uhm, vabbè il termine amici è un po' esagerato, però siamo tutti, comunque, persone molto alla buona, quindi, mhmm, se uno ti scrive fuor orario d'ufficio non te la prendi neanche tanto, e la prendi gli rispondi, e bast però p si va a finire anche magari in chiacchiere. I capi, tendenzialmente, abb ho un ottimo, uhm, rapporto con entrambi i miei datori di lavoro. Quindi, sai, mhmm, magari, ti chiamano, ma p solo per fare 4 chiacchiere. Il grande problema sono i clienti, perché i clienti, purtroppo, con il fatto che ti pagano, ehm, pretendono risposte continuamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Può essere Natale, può essere l'ultimo dell'anno, puoi essere in ferie dall'altra parte del mondo, e loro fanno così, e, ehm, ed è il brutto di questo ambiente, ed è il brutto di essere tutti interconnessi, perché questi si possono si sentono in diritto di fare quello che vogliono con il col tuo numero di WhatsApp, o anche con i tuoi profili personali sui social.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Esatto, diciamo, che, magari, quando c'erano solo le mail un tot di anni fa, l le persone erano un po' più incentivate a rispettare determinati anche orari magari, no, per scriverti le mail. Difficilmente, uno ti mandava una mail alle 2 di notte, ecco, a meno che non fossi di un altro fuso orario.
Sì, esatto. Invece, adesso con WhatsApp, sai, lo hai sempre sotto mano, hai il telefono sempre lì, a disposizione, pronto per essere preso, e gli passa per la testa una cosa, qualsiasi cosa, che può essere anche una richiesta molto banale, cioè, non ti dico che debba essere per forza di cose sempre la lamentela, però prendono, o aprono il loro telefono, e ti scrivono una roba, ma, veramente c'è gente che ti scrive anche a me cioè, alle 11 e mezza, mezzanotte, senza particolari scrupoli, e non ti chiede neanche scusa prima di mandarti il messaggio.
Mh-mh. Cioè, lo dà proprio per scontato, diciamo così. E, invece ti è mai capitato proprio che un cliente, mhmm, come dire, fraintendesse dai tuoi messaggi, magari, la gentilezza, la cordialità, per un qualcosa di più, cioè, come una sorta di invaghimento, se così si può chiamare?
Sì. Sì, sì. No, no. Cioè, uhm, no perché comunque, c'è, ehm, i proprio il distacco, cioè noi abbiamo uhm, c con i clienti mhmm, anche se, uhm, arrivi al punto in cui, comunque, con i clienti fai a mhmm, amicizia, comunque, ristauri un rapporto duraturo nel temp perché comunque si creano anche delle partnership che durano anche decenni, cioè, non è il mio caso perché non sono lì da così tanto, però so che esistono, e comunque si, si dà sempre del le si cerca sempre di mantenere una distanza, non si entra mai troppo in confidenza, perché, poi, sai, uhm, è un attimo che qualcuno veda la confidenza soprattutto, nel mondo nel quale lavoro, dove, ehm, il dentista medio ha, uhm, 60 anni, ed è viscido in una maniera incredibile, e se passi a dare del tu è per per loro è fatta, cioè per loro è es è ape
Sì. <chuckles> Cioè, loro non aspettano altro, proprio, praticamente.
Sì. Assolutamente, sì. Quindi, bisogna dare, uhm, ma d tenere delle distanze, nonostante, magari, sai, di solito quando tu sei in un ambiento un po' meno <chuckles> malsano, sai, arriva il cliente, e dice: "No, ma dammi pure del tu." Probabilment tu arrivi a dargli del tu perché, no, non non ci vedi della malizia, invece nel mio ambito, quando tu inizi a dargli del tu, gli dai campo libero per fare delle battute oscene, ma f proprio brutte, che che scadono nel nello schifoso, e quindi no, no mai si è arriva no, no, per carità.
<giggles> Mai. Assolutamente. Okay. E, quindi tu come limite, diciamo, settimanale ti imponi il weekend, per non rispondere a questo genere di messaggi?
I, anche anche le fasce fuori orario d'ufficio, perché io prendo uhm, mhmm, vedo che mi arriva il WhatsApp, ma io se sono fuori orario d'ufficio a meno che non sia un cliente, com con il quale ho un buon rapporto, perché, comunque, lo abbiamo costruito nel tempo, lui è sempre stato rispettoso, ha sempre rispettato i limiti che io gli davo, senza mai, uhm, sorpassarli insomma, io allora lì ti tendo a rispondere, anche se mi scrivi non so alle 7 di sera, che io magari ho già staccato da 2 ore, tendo a risponderti. Però, se tu sei un cliente di quelli che pretende la risposta immediata, a quel punto, visto che io non sono tenuta e, fortunatamente su quel fronte l'azienda mi tutela, io ti faccio aspettare le 10 del giorno dopo, così impari a essere così cafone.
Sì. <chuckles> Mi sembra giusto, un ragionamento molto corretto. Anzi, guarda, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata sui confini digitali. È stata molto interessante, e niente, ti auguro una buona giornata.
Io ringrazio te per tutte queste domande, perché è importante secondo me in un mondo che va così veloce, sempre mettere dei limiti, e spero di sentirti presto anche io, e ti auguro anche io una buona giornata. Ciao.
Mh-mh. Ciao.